Iya. Ada rasa keraguan sih, jujur, ya. Jadi, kayak ketika, eee, kita udah mencoba nih, terus tiba-tiba gagal, terus ada dong rasa ragu kayak "Sebetulnya aku mampu nggak sih?" Gitu, kan. "Kenapa kok bisa gagal?" Jadi aku juga mencoba menganalisis ya, eee, ini lebih ke ke karena kemampuanku, atau mungkin waktu itu aku apa ya, yang salah jawab? Jadi, aku, cut eee, termasuk yang bertanya-tanya, gitu, ya. Walaupun aku nggak cerita ke orang lain, tapi ada satu yang kusimpan. Jadi, kayak keraguan ya, kalau bisa dideskripsikan kepada diri sendiri, kenapa bisa gagal, gitu, bukannya percaya diri. Jadi, ada sempet rasa, eee, minder juga waktu itu. Karena aku merasa aku tidak mampu. Tapi, eee, lama-lama aku merasa "Oh, ini tuh kayak, eee, jodoh-jodohan." Gitu ya, jalan ja apa namanya, rezeki juga, gitu. Bukan berarti, eee, aku bodoh, atau aku tidak mampu, tapi mungkin memang bukan jalan aku. Akhirnya aku menemukan sendiri gitu pikiran kayak gitu. Karena, eee, kalau terus diratapi, lama-lama ya aku nggak dapet-dapet, gitu. Walaupun, apa namanya, eee, bertanya-tanya tadi, tapi, kalau nggak maju-maju, nggak dicoba, ya mana tau, gitu. Jadi, sempet sih merasa ragu, ya, sama diri sendiri, walaupun aku nggak cerita ke orang lain, dan orang lain tetep, eee, apa namanya, kasih semangat, sih, walaupun akunya di dalam diri jiwa ini kayak merasa, "Oke, aku harus, eee, bangkit." Tapi masih ragu, gitu. Jadi, naik turun juga waktu itu perasaannya.
Mhm. Mmm. Iya. Mhm. Mhm. Oh. Iya, betul. Mmm. Iya. Mhm. Mhm. Mungkin memang, apa, eee, ada masanya memang, eee, emosi itu harus dirasain dulu kali ya, ke diri sendiri gitu. Dan, kamu bener-bener cerna sebaik-baiknya sampai kamu bisa dapet tuh afirmasi positif buat diri kamu, yang mana ya udah emang udah jalannya ya, rezeki kan nggak ada yang tahu, gitu kan ya? Dan udah pasti diatur kok, gitu. Jadi, ya mungkin kamu sadar waktu itu, eee, ya udah ada yang ngatur, jadi tidak harus selalu terus-terusan meratapi, kalau nggak ya nggak maju-maju, gitu. Nah, akhirnya kan setelah kamu tadi juga bilang, kamu berusaha mencari tahu, atau mencari peluang-peluang dari temen-temen kamu terkait perusahaan-perusahaan yang mungkin berpotensi untuk kamu coba lagi eee, dan juga online, itu tuh tahapannya tuh seperti apa, sih? Apakah kamu bener-bener punya target dalam artian kayak, "Oke, hari ini aku mencari riset, eee, terus dapet data sekian" gitu. Terus kamu langsung sebar lowongan kamu sekian, terus, eee, eee, berapa lama tuh hasilnya sampai akhirnya kamu mendapatkan, gitu ya, perusahaan yang, eee, baru yang akhirnya memang menjadi jalan, eee, rezeki kamu, gitu?
Mhm, benar. Iya. Perlu, mhm. Benar. Mhm. Mhm.